Halo.
Halo. <chuckles>
Selamat malam, Mas.
Selamat malam juga Kakak. <chuckles>
Iya. Eee, gimana kabarnya malam ini?
Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya?
Mhm. Aku juga baik banget nih, masih pengen ngobrol-ngobrol nih malam ini. Mhm. Iya, ya ya. Heeh.
Iya. Ini aku ada sebuah obrolan yang bikin aku candu.
Iya. Apa tuh?
Mmm, tentang candi sih?
Halo? Apa?
Candi. Jadi heeh, jadi kayak Candi Roro Jonggrang, candi apa gitu kan. Itu kan, eee, sejarah tuh ya. Cuman sejarah itu bisa berdampak sampai sekarang. Contohnya pembangunannya tuh.
Oh, candi. Oke, gimana gimana tuh, Mas? Heeh. Heeh. Iya. Heeh. Oh, gimana gimana tuh, Mas? Heeh.
Itu ternyata, tanpa sadar mereka ternyata sudah lebih modern dari kita.
Oh, gitu. Iya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Mhm. Ya ya ya ya.
Mhm. Iya. Contohnya, kita kalau misalkan bangun sesuatu, ini kan masih pakai batu bata, semen dan lain sebagainya tuh. Nah, ternyata mereka lebih maju. Mereka itu enggak pakai semen, enggak pakai minyak ini gitu ya. Tapi kan tetap bangunan menjadi kokoh terus kuat tuh.
Heeh. Iya. Mhm. Ah, iya, ya ya. Heeh. Heeh. Wah, iya dan bertahan sampai sekarang ya Mas buktinya ya. Iya iya iya iya. Apa tuh?
Nah, itu. Tahu enggak itu bangunannya gimana cara nyusunnya?
Ka ya kalau apa ya Mas, kalau saya sebenarnya, eee, awam banget sih soal susun menyusun dan bangun membangun gitu. Mungkin, Mas, sebagai cowok nih, ada ini nggak sih kayak, eee, terinspirasi atau kekaguman gitu kan terhadap hal-hal demikian? Mhm.
Iya. Iya. I heeh. Heeh. Iya. Iya. Iya, heeh. Itu lagi dipelajari sama ini ternyata, sama apa, eee, tukang-tukang sekarang tuh. Jadi mereka ternyata pakainya itu sistem kuncian loh.
Oh. Heeh. Heeh. Heeh.

Iya. Waduh, ini informasi baru banget nih buat saya nih. Berarti, eee, mungkin bisa dibilang peristiwa pembangunan candi, candi apapun ya mungkin ya
Mhm. Nah. <chuckles> Mhm. Iya, heeh.
itu tuh sebenarnya punya pengaruh yang gede banget nggak sih sampai sekarang gitu kan, bahkan sampai banyak orang yang akhirnya terinspirasi dan memilih untuk belajar bagaimana cara membangun bangunan seperti para leluhur kita membangun candi, gitu ya. Mhm.
Mhm. Iya. Mhm. Mmm. Iya. Iya. Mmm. Nah itu, jelas-jelas sangat berpengaruh banget tuh, karena ya cara memahat, cara apa, juga sekarang itu dari mereka sebenarnya.
Iya, ya ya ya. Iya. Mhm.